Ну да. Но это уже какой-то другой уровень осознанности, потому что <sniffs> зачастую люди, эм, выбирают, э, срываться. Ну да, неосознанно выбирают срываться на других и нь нь не анализируют, вот, э, так, как ты щас мне рассказала, не анализируют, э, своё состояние и не задают сами себе вопросы именно в моменте. Зачастую бывает так, что люди, ну, там уже либо вообще никогда этим не занимаются, либо постфактум, уже когда успокоились там: "Вой, а чего это сегодня у нас там горшки летали по головам?" Да, условно говоря. Поэтому
Мгм мгм. Слуш Мгм.
Ну это пэ Ну ты, наверно, э, к этому же тоже пришла не сразу, наверно, это тоже какой-то был <grunts> путь, который ты проделала в познании себя и том, как бороться с какими-то стрессовыми негативными ситуациями.
Конечно. Ну, мне кажется, здесь какой путь? Ну, то есть ты просто начинаешь в перебирать все варианты и находишь там, условно, те, которые для тя работают. Они могут, например, кому-то казаться какими-то странными, да, там, но если они для тя работают, вот этот вот эффект плацебо, да, ради бога, всё что угодно делай. Там, если у тя есть какие-нибудь, не знаю, аскорбинки, и ты внутри их считаешь, что эти аскорбинки там, какой-нибудь Что там у нас помогает от стресса? Ну, "Прозак" он от депрессии. Ну, не знаю, какое-нибудь лекарство, которое от стресса помогает. И если те
Мгм. М. Не зна Валери валерианка, может быть, которую надо Мгм.
Валерьянка, вот! Если те удастся вну внушить себе, что вот эти аскорбинки там, жёлтые, красные, ш какие угодно, помогают те от стресса, то конечно пей! Господи, это же Здесь же вопрос- найти для себя самый эффективный способ. Если это <grunts> он эффективный, пусть он будет таким. То есть если он те приносит позитивный эффект и не приносит каких-то негативных последствий, вообще всю все методы хороши. <chuckles>
Мгм. Конечно, нэа слушай, ну вот, а если ты, например, видишь, что какой-то другой человек в стрессе, э, то <grunts> м и и и как-то там не совсем адекватно щас себя ведёт или как-то там очень остро на что-то реагирует. Э, т вот как ты себя ведёшь в этом в в Потому что это ж тоже своего рода стрессовая ситуация, но только уже, да, э, стресс исходит и и агрессия, например, исходит уже от другого человека.
Мгм. Слушай, ну, здесь, наверно, ну, мне первоначально надо понять, знаю я ли этого человека или нет. То есть знаю ли я, как с ним разговаривать. Например, с кем-то надо в стрессе по Вот я говорила, что м со мной не надо говорить, да, мне не очень хорошо. А есть люди, с которым в стрессе надо поговорить, и они наоборот, лучше там пойти с ним попить кофе, он переключится, поболтает с тобой, и в общем-то ему станет лучше. Вот, наверно, сначала понимать, знаю ли я, какой способ на него работает, да. И если я знаю, вообще классно, тогда я просто его буду использовать. Если нет, ну, наверно, попробовать поговорить и у и уточнить. Вот, наверно, как-то так.
Мгм. Мгм. Мгм.